あっ、そうですね。ユーチューブですとかあとネットフリックスですとかそういうはいはい。
へえ。 もし差し支えなければジャンル聞いていいですか？どういう
えっとですね、ユーチューブだと本当に、なんか、ゲーム実況とか、他の人で「ゲームをまた見るんかい」って感じなんですけど、ま、とかはい、あとは、えっと、ネットフリックスとかですと私結構、なんか、弁護士ものが好きで。
おお。 はいはいはい、めっちゃ好きですね。 はい。 ほうほう、ドラマ、ん、のやつですか？ああ。
そうですそうです。で、海外ドラマのその弁護士もののやつを見てたりはしてますね。
へえ。面白。アニメとかは見たりされないんですか？そういうのは。
アニメもたまには見ますね。なんか、めちゃめちゃ見てるわけではないんですけど、なんか、有名な、なんか、その時その時流行って、なんか「これがすごい流行ってるらしいよ」みたいに聞くと「え、面白いんだ、じゃあちょっと見てみようかな」みたいなので、見たりはたまにはしますかね、はい。
うん。 あ。 うーん。 うん。 うんうん。 ええ、なるほど。あ、そうなんですね。結構、なんか、パートナーの方と趣味合いそうですね。パートナーの方もゲームうん。
あっ、確かに一緒にそうですね、過ごすこと多いですね。
めっちゃいいじゃないですか、それ。
<laughs> いいんですけどだからこそ余計、なんか、ひとりだとできなくなっちゃうんですよね、はい。
たしま、だからこそそうですよね。確かに難しいですよね。1人そう、なんか、普段パートナーさんとかとよくね、一緒にご飯とかなんやかんや行動されて急に1人になると何していいか分からないってめっちゃ分かります、本当に。
うんうん。 うんうんうん。

ソフトは、ええと、ま、でも、む前から Switch の、あの、ワンの時から引き継いでるタイトルですかね、基本的には、はい。
ああ。 なろほろ。なるほどなるほど。そっか、もしお勧めというか、あれだと、ポケモンとかだったらめちゃくちゃね、あの、平気でにさんにちもう、ずっと時間潰せるので、あれはすごいです。て、い聞きますね。なんか、いろんな方
うん、ふん。うん。 ああ。 <laughs> はい、はい、あ あしかいで、私ポケモン気になってたんですよ。新しいの出ましたもんね、今。
はい。 でん出ました ZA でしたっけ？はい。
でといですよね。はい、はい。と気になってて、ただ、こう、仕事があったりとかで、集中してできないから「今はちょっといいっかな」って思ってたのを忘れてました、すっかり。ぬはい、いいのを思い出させてもらいました。はいはい。
うん。 なるほど。確かに。 うん。<laughs> ポケモンはやむうん。やっぱりすごいって言います。あとポケモンセンターも結構各地にあるので、なんかポケモンはい、もし好きだったらそこに行ってみて、なん可愛いぬいぐるみとか、いろんなグッズ買うと、見てみるんでもなんか、いいかもしれないですね。
うん、わ。 ありますよ。うん、うん。 うん、うん。 <laughs> あ、いいですね。ポケモンやって、なんか気に入ったキャラクター見つけたら、ポケセンに行って買いに行ってっていう、あ <laughs> はい。なので、あ、いいですね。それでもう2日潰せますね、1日ポケモンガーってやって。で、次の日「よしポケセン行くぞ！」って言って。<laughs> 気にしたキャラクターで、迎えに行くぞみたいな。あ、いいです。
はいはい。 ポケセン、さすがもうりゃ略し方もポケセンで、うご存知で。<chuckles> 確かに。 確かに、つ <laughs> 確かに。でも外出も、一人の外出で、確かに目的ないと、あんまり行かないですもんね。
うんうんうん。 そうですね。でも、こう、今お話しいただいた映画とポケモンセンターと、<laughs> で、あの、もういない数日間、過ごせそうな気がしてきましたね。<chuckles> うんうん。
うん。 うん。あ、確かに。 確かに、やっばりゲームって、あとやっぱ、オンラインのゲームって、まあ、割と楽しいですよね。Switch だったらオンラインでも全然できますもんね。
ふん、ふん、ふん、ふん。 ふん、ふん。 あしかに、こう、ね、もうオンラインが主流みたいな感じなってきてますもんね、今。
うん。 確かに。そっか。一番好きなゲームなんですか？ちなみに Switch で。
うん、ふんふんふん。